Nggak bisa milih, Bang, karena wajib harus ikutan treking. Nah, senior-senior itu, kan, biasa, ya, nggak nggak ngerti deh, eee, sistemnya itu gimana, tapi kayak setengah ngerjain, sih, menurutku, kan nggak nggak eee, apa, belum tentu siap, ya, si mahasiswa-mahasiswa baru ini. Disuruh treking ke atas dan lain-lain gitu, tapi memang kita diwajibkan saat itu.
Oke. <chuckles> Mmm, dan kamu pada saat itu perasaannya gimana, tuh? Merasa kayak, eee, capek, pengen pulang, mengeluh atau kamu happy kah ngejalaninnya?
<chuckles> Oh, tentunya enggak, ya, Bang, aku bahkan nangis nangis-nangis, nge ngejalaninnya, karena ada tragedi, nih, Bang, sebenarnya
Oke, nangis, oke. E gimana tuh?
ketika naik itu. Nah, jadi kita ini ya, Bang, aku dan temen-temenku itu dibangunkan secara kaget, jadi, itu kita tidur di dalam satu mess yang besar banget, tidurnya bareng-bareng, cewek-cowok barengan, dengan kondisi yang dingin, ya, tentunya, dingin dan, eee, seingatku aku kemarin tuh nggak bawa selimut. Nah, jadi kita dibangunin pakai, eee, horn itu loh, Bang, yang gede, "Ngop!" Gitu, tiba-tiba, dibunyiin.
Mhm. Iya, itu jam berapa itu?
Sekitar jam 4.00 subuh, eee, dibangunin.
Oke, pagi banget, yap, terus?
Udah lah bangun dalam keadaan kaget, eee, terus dingin, aku merinding gemetaran dari sekujur tubuh aku ya, kayak ketakutan gitu loh, eee, kayak ini loh, Bang, kayak denger trompet sangkakala, gitu ya, jadi kayak mau kiamat gitu, tiba-tiba kaget, gitu ya. <laughs> Iya, sangking kencengnya, dan ketika itu langsung disuruh siap-siap, ganti baju, itu aku belum tau, tuh, Bang, destinasinya kita semua pada belum tau, tuh, disuruh ngapain. Nah, saat itu disuruh berbaris, ditunjuklah kita kayak, eee, 1 arena yang memang, eee, bisa kayak dijalanin, gitu, ya, terus aku bingung, "Ini, mau ngapain?" Gitu kan, semua pada bingung, terus dia bilang, "Kita treking, ya, dari pagi ini." Katanya. Treking itu apa, pada aku juga ba belum ngerti tuh, treking itu apa, "Ya, treking itu manjat, kita harus mendaki gunung ini." Mungkin bukan gunungnya tinggi banget, sih, mungkin bukit kali ya, Bang, ya, bukit kali, ya. Nah, saat itu, eee, mau nggak mau
Iya, oke. <chuckles> Saking kencengnya, tuh, ye. Oke. Iya.